Hıı. Çok güzel.
Tabii, yani, hani, kameradan senin hareketlerini düzelten, sana özel bir program uygulayan, online'da Tabii, yan yana olmanız şart değil. Bence, işte, o anlamda teknolojinin şahaneliği yani, değil mi? Hani, bu bile, eee, çok rahat yanında çok keyifli. Eee, ya, böyle bir şey yapabilirsin. Hıı. Peki, işte, bu şimdi hayatında spor olmaması, hani, bir depresyon, işte, yaptığında sana iyi gelmesi, hani, bu bunu yönetme süreciyle ilgili, iii, bir sıkıntı yaşıyor musun? Çünkü zaman zaman zor, yani, bu.
Hı hı. Hıı. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Evet, evet. Bu çok iyi. Evet, evet. I hı. Evet. Evet. Biraz da yürüyüş yapmak istiyorum ama şu an, eee, 1 milden fazla yürüyemiyorum, yani olmuyor. Eee, başaramıyorum daha doğrusu. Hatta bazen mesela, bugün diyelim 1 mil yürüdüysem, eee, ertesi gün, iii, anca yarım mil yürüyebiliyorum ama doktorum buna şey diyor, eee, "Sıkıntı yok, eee, zamanla artacak bu." diyor. Eee, fakat şeyi fark ediyorum, hani, ne kadar bu yürüyüşleri yaparsam, o hareketleri ne kadar, eee, yaparsam, iii, gerçekten daha iyi hissediyorum. Ağrılarıma da iyi geliyor, eee, ilginç bir şekilde. Psikolojime de iyi geliyor. Eee, aslında isteğim mümkün olduğunca çok o parklarda falan yürümek. Eee, fakat bir de şöyle bir problem var; eğer sen yürümeyi seviyorsan, eee, yerin yerin düz olması gerekiyor. Engebeli olmaması gerekiyor.
Ih. Anladım. Ama bu bir süreç. Hıı. Evet, kesinlikle artacaktır. Evet. Hı hı. Severim. A, taban da önemli. Tabii. Hıı. Yani, o çok önemli. Bir de, ımm, ben yürürken, böyle, podcast dinlemeyi falan onları da çok severim. Mesela o anda
Hıı. Hıı. A, evet, bu da benim çok modumu yükseltir. Hı hı.
Evet, çok. Mesela öyle çok şarkı insanı falan şu günlerde değilim, o modum değişiyor ona göre. Öyle podcast dinlemek benim kafamı meşgul ediyor. O anda sağlık durumumla ilgili beni alıp bir yerden bir yere götürüyor yani.
Hı hı. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Evet. Ne tarz podcast'ler dinliyorsun mesela?
Ya, sohbetleri seviyorum. Eee, sağlık konusuyla ilgili şeyleri dinliyorum. İşte, o anda güncel bir konu varsa, işte, ha aaa, şu an haber platformları, böyle, günlük haberlerin verildiği mesela, her gün düzenli takip ettiğim. Imm, geçen gün şeyi iz dinledim mesela, Michelle Obama ve kardeşinin olduğu, eee, bir podcast vardı, hoşuma gitti. Gördün mü? "Beraber büyüdük." demiş
Hı hı. Hı hı. Hı hı. Evet. Evet, evet. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Gördüm. Bir Lewis Howes var bir tane. Ona çıkmıştı Michelle Obama. Eee, ama izlemedim, gördüm. O adamı izliyorum arada. İ ilginç konuklar oluyor. Hı hı.
Eee, o Evet. Evet. Eee, Ben Jay diye biliyorum adamı. Jay. Belki Evet. Erkek kardeşiyle beraber. Mesela çok keyifliydi. Ben zaten onun kitabını okumuştum, eee, ama, hani, bi o kardeşini falan daha böyle bir yakından, hani, gözlemleme çünkü podcast'te kardeşi o kadar ünlü değil yani. Bir basketbol koçu, mesela, o da.
Ha, o zaman başka biri. Hı hı. Hıı. Hı hı. Hı hı.

Yani evet, dikkat ediyorum. İşte, sevdiğim şeyler de çok sağlıklı. Yani, hani, öyle çok sağlıksız var tabii ki, hani, insanların sağlıksız diye adlandırabileceği ama onlarda da böyle bir dengeyi kurduğunuz sürece o da, eee, bir şekilde, eee, oluyor.
Hı hı. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Ama sen bunu en başından beri sağlık için yapıyorsun. Fakat yaptığında şunu fark ettin ki moduna da iyi geliyor. O yüzden devam ettirmek istiyorsun. Eee, ben de şunu okudum. Evet, ben, dedi, işte, hani, kendi kemiklerimi kemik erimesine karşı korumam lazım. Çünkü benim de sağlığımı kemik erimesi, <chuckles> eee, olduğum takdirde ciddi anlamda tehdit edecek, eee, hâlihazırda çünkü Hıı.
Tabii, tabii. Kesinlikle. Kesinlikle iyi geliyor. Hı hı. Evet, çok etkiliyor. Peki bu ölçümler yapılıyor mu yani? Düzenli bir ölçümün var mı bununla ilgili?
İşte, ben, eee, ölçüm yaptırmadım çünkü, eee, ama, iii, <chuckles> ama yaptırmam gerekiyor, onu biliyorum. Emm, eee, onu yaptıracağım, eee, yani.
Bence mantıklı, yaptırma yani. <chuckles> Aslında doktorların bunu önermediğini biliyor musun peki? Kemik ölçümünün.
Çok mu radyasyon var?
Radyasyon için değil. Bu değerlerin tam olarak gerçeği yansıtmadığını ülkelere göre insan yapısına göre, insan vücuduna göre makinaların ayarlarının farklı olduğunu. Ben bununla ilgili çok doktora gittim. Çok değişik görüşlerle karşılaştım. Yani, hani, eee, en son yaptırdığımda, artık merak ettiğim için yaptırmıştım. Eee, bi bilmiyorum tabii ki sonrasında ne olur.
Hıı. Hı hı. Hı hı. Hı. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Sonrasında bilmiyorum, eee, Türkiye ve burayla kıyasladıysan belki arada bir fark görmüşsündür. Eee
Yo, Türkiye'den genelde bu yorumları aldım. Eee, ama şöyle bir şeyim var yani kadınların bir hormonal, eee, dönemi var, menopoz dönemi var. Tabii bu esnada tüm dengeler değişiyor vücutta. Tabii ki kontrol edilmesi gerekiyor yani, hani, ona göre bir, eee, tedavi süreci olabilir.
Hımm, ilginç. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Ama bir de ben şunu, eee, okudum. Eee, ağırlık kaldırmak, kemikler açısından çok iyi oluyormuş. Sen bunu araştırmışsındır as aslında ama benim durumumda, eee, çokta kemik mesela ağırlık bindirmemem lazım bende. İyi bir şey değil. Eee, fakat, hani, şey ağırlıklar kullanabilirim, çünkü terapistim bana, fizik tedavi doktorum bana şey aldırdı böyle 1 kiloluk, 2 kiloluk şeyler ağırlıklar bacaklara bağlan
Evet. Araştırdım. Kas yaptığı için. Hıı. İşte, kişiye göre, değil mi? Hımm. Biliyor musun, ben de onlarla çalışıyorum. 2 kiloluk aynen, 1 kiloluk bacaklara bağlıyorum. Aynen öyle, evet. Benim de öyle.
Bacaklara sarılan, değil mi? Hı hı. Ne yapıyorsun? Yürüyor musun? Hareket mi yapıyorsun?
Ya, ben şimdi normalde işte 40 dakika, 45 dakika normal, eee, hızlı ya yürüyüş ya koşu, eee, aletli olarak yaptım. Ardından da, eee, işte, pilates hareketleri gibi ağırlıkla, o küçük ağırlıklarla çalıştığım bir programım var. Fakat çok uzun süredir yapmama rağmen.
Hı hı. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Hı hı.

Hı hı.
İşte, beraber büyüme hikâyeleri falan filan, yani hani bu spor yaptığın zaman da, eee, böyle seni meşgul ediyor. Yani sen oraya odaklanıyorsun ve hareketi doğru yaptığın sürece iyi geliyor gerçekten.
Hıı. Hı hı. Evet. Evet, evet, evet, buna katılıyorum ben. Eee, yani nasıl diyeyim, eee, modun zaten böyle değişiyor ya, spor esnasında böyle kendini daha iyi hissediyorsun ya, bir de, e, hele bunu dışarıda yapıyorsan, güzel bir oksijen alıyorsan, eee, genel anlamda, genel vücut sağlığı bütüncül anlamda etkiliyor, ruhen ve bedenen. Eee, bir de enerji artışı oluyor ilginç bir şekilde. Ben mesela, eee, bu aralar spor falan yapamıyorum ya, inanılmaz yorgun hissediyorum. Ama Evet, evet fa fakat spor yaptığında, değil mi, otomatik olarak bir an sanki bütün enerji noktaları açılmış, bütün çakralar çalışıyormuş gibi. Hı hı.
Evet, evet. Tabii. Doğru. Doğru. Doğru. Oy, o çok etkili o. O çok etkili. Hı hı. Değil mi? Ne kadar fark ediyor? Yükseliyor. Kaslarda bir birikim o. Tabii, kaslarda atamadığın enerji birikimi aslında o. O çok yoruyor vücudu, evet. Vücut için çok yorucu bir şey. Ya, işte, sağlık e elverdiği sürece, eee, gerçekten bir şeyler yapmak iyi geliyor ama hepsinden önemlisi sağlık. Zaten sağlıklı olmak için yapıyoruz sporu da.
Öyle mi? Hıı. Hı hı. Hı hı, hı hı. Evet. Evet, evet. Evet, ruh ve beden sağlığı için, eee, kesinlikle gerekli olduğunu ben de düşünüyorum.
Aynen öyle. Evet. Haklısın.